<sniffs> あの突然なんですけど
はい。
親と距離を取るべきだなっていう風に感じたらどのようにしますか？
そうですね、私は一切連絡を取らないようにしてます。
ああ、えっ、ちなみにそういう具体的な出来事があったんですか？
はい、ありました。
ああ、えっ、どういう理由でこう距離を取った方がいいっていう風に感じちゃったんですか？
実はですね、2年ほど前になるんですけども
はい。
私が、まあ、目の前の仕事がこう嫌になって一回辞めたっていうのもありますし
はい。
それに、え、プラスで、え、周りの人間関係だったりとか
はい。 うーん。
あと親からも「そろそろ結婚したらどうなの」みたいな感じで、こう、昭和の親っぽい感じなんですけど、結構言われてる時期がありまして
<laughs> はい。
私は男性なんですけども、結構、まあ、そういったところも、こう、言われたりして、もう何もかもが嫌になっていったん海外にリフレッシュで引っ越しをしたんですよね。
はい。 ああ。 ああ、まあ、でも人生の中って結構なんだろう、何もかもって言ったら言い過ぎかもしれないんですけど、なんか嫌だなっていうタイミングってやっぱ来ると思うんですけど、<sniffs> あの、それはじゃあ仕事も辞めて、えっと、海外に行こうって決断された理由は何なんですか？
はい。 はい。 そうですね、前から海外で住みたい、働きたいっていう夢があったっていうのもありますし
ああ。 はい。
ただ、そのタイミングをどうしようってずっと悩んでいたので。
ああ。
はい、なので
じゃ、そのタイミングが
そうですね、仕事を、こう辞めることになって
うん。 はい。
ま、人間関係だったり、親の言うことも、こうちょっとうるさく聞こえてきたりっていうことがあったので、このタイミングで一回、いろんなものから離れてみようって決断をしました。
うーん。 はい。 ああ、じゃ、まあ、親含め、まあ、こう日本にいる人間関係と一回こうちょっとリセットするために、そ海外に行くっていう道を選ばれたんですね。
そうですね、はい。
へえ。えっ、実際に、じゃあ、それで、さっきも言っていた、その、連絡を絶つっていうのは、その、もう海外に行かれてから一切連絡を絶たれていたんですか？
ええ、ほとんど連絡は取ってないですね。っていうのも、私がまず海外に、え、行くっていうのを伝えたのと
へえ。 はい。
それから海外に一回着いてからですね。ま、1週間、2週間ぐらいしてから、もう、「こっちで元気にやってるよ」っていうのを、こう、手紙に書いて家族に送ったんですよ。
はい。 はい。 あ、ま、でも手紙ってまたいいですね。なんかメールとかよりもすごく、こう、心がこもってる感じがするので。
そうですね、日本にいるとなかなかやらないので、ま、時間届くのに時間はかかりますけど、手紙に書いて、ただそこに、何かあったらこっちから連絡するから、緊急の用じゃない時は、ま、連絡しないでねっていうのを添えて、手紙を送ったんですよね。
はい。 うーん。 はい。 はい。 はい。 なるほど。え、なんか、すごい冷たくない距離の取り方だなっていう風に、あの、感じました。すごい、何て言うんでしょう、傷つけないように、こう、ただただ連絡を取る、もう連絡しないでくれっていうんじゃなくて、こう、ま、自分の時間に集中したいからっていう、なんか、そこの背景が読めるような、なんか、内容だと思うんですけど。じゃあ、それに対しての返事は、じゃあ、なかったんですかね？
はい。 うんうんうん。はい。 LINE でありましたね。え、手紙届いたよ、読んだよ、ありがとうっていう風に、あの、はい、あのインターネットをつオンラインを通じて、あの、返信が来ました。はい。
ああ。 はい。 うん。 うんうんうん。 ああ、じゃ、それにはもう返さずに最低限だけにそこから、なんだろう、変わっていったって感じですか？
そうですね、はい。
うーん。へえ、じゃあ、そのなんかその話を聞くと、こう関係性としては別にその悪い関係性には全然見えないんですけど、その今までの親御さんとの関係性、ま、その海外に行くまではその例えばご実家で一緒に暮らされてたのかとか、その距離感ってどんな感じだったんですか？
はい。 いえ、実家私は実家暮らしではなかったので
はい。
当時は。なので、まあ、実家に帰るたびに、親に会うっていう形ではあったんですけども。
うん。 はい。
ただ、仕事の休みの間にですね、まあ、その、お盆休みだとかに、地元の友人とタイミングを合わせて、ええ、地元に帰るんですけども、そういったタイミングで、こう、毎回これからどうするの、結婚どうするのっていう話を絶対されるので
うん。 はい。 うん。 ああ。 <laughs> <laughs> なんかまあ、何て言うんでしょう、あるあるですよね。
そうですね、その、あるあるが結構頻繁に、あってたなっていうのは思ったので。じ地元に帰りながらも、友人の家に泊まらせてもらったりとか、そういうこともありましたね。
うん。 <laughs> はい。 ああ、じゃあ、もう本当に、それが何て言うんでしょう、ご本人的には、もう、ま煩わしすくてしょうがなかったっていう感じなんですかね？
そうですね。こう、いつかほんとに結婚をして
うーん。 うん。
まあ、結婚式で両親にありがとうとか、こう、気持ちを伝えるタイミングってあると思うんですけど、そういう時に、本気で、やっぱ、ありがとうって伝えたいからこそ、嫌な時はやっぱ、一旦距離を置きたいなと思って、まあ色々してましたね。
はい、うん。 ああ。 はい。 うーん。ああ、なるほど。ええ、じゃあ、その、親御さんに対して、その、まあ、多少の、なんだろう、圧みたいなのはあって、こう、煩わしさはあったかもしれないんですけど、こう、親として、その、尊敬する気持ちだったり、こうなんだろう、良く思う気持ちっていうのはあったんですか？
はい。 親として私をよく思う気持ちですか？
あ、逆ですね。ご自身が親御さんのことを自分の親として尊敬できるとか、なんかこう育ててくれてありがとうみたいな、そのなんだろう、マイナスな気持ちじゃなくて、こう、ま、純粋にす好きだったかって感じですかね。その親のことは好きではあったんですか？
うんうん。 あ、そうですね。ま、子から親に対する愛情だったり、ま、尊敬のまなざしっていうのは常にあるんですけども、ただそういった中で
うーん。 はい。 うーん。
こう繰り返し言われることがこう強調されて、その部分だけ嫌になったりとかはあったので
ああ、なるほど。
ここは距離を取らないと、これ以上親のことを、余計にこう嫌いになってしまうかもしれないっていう恐れもあって
うん。 ああ、そうですね。
海外行きを決断しましたね、はい。
そうですね。なんか、ま、親御さんも心配だからこそ聞くんだけど、まあ、その気持ちってほんと子供からしたらやっぱただもう「今、好きにさせてくれよ」っていう気持ちって多分結構どこの家庭でもありがちな気がしますけど。<sniffs> ええ、じゃあ、その、えっと、距離を取られてから、えっと、どのくらい、ま、今現在までその関係性が続いているのかどか教えてもらっていいですか？
はい。 はい。 そうですね、1年海外に行ってきて、ええ、日本に帰ってきて、今は日本に住んでるんですけども
はい。 はい。
割とそうですね、海外の時に距離を取ってからなのか、割と日本に帰ってきてからも、あまり、そうですね、しつこく言われなくはなったので、結構、まあ、いい感じの距離感にはなったとは思います。
うーん。 ああ。 あ、そうだったんですね。じゃあ、その距離を取りたいって思った時に、なんかこう、う、自分が、その、親に対してこういうところが嫌なんだよとか、なんかこう、言葉にして親にその自分の思いを伝えたことっていうのはありましたか？
はい。 言葉にして、あ、そうですね、目の前で結婚の話になった時に「も、これは自分で、自分のタイミングを決めるから、もう関わってこなくていいよ」っていうふうには言ったことはあるんですけども、やはりそこから時が経つと
うん。 うん。 うーん。 はい。
最近どうなのっていうふうに、やっぱ、そうですよね、時間が経つたびにその最近っていうのが更新されるので、やっぱり、こう、その都度、その都度、重ねて質問はされてきますね。はい。
<laughs> <laughs> そうですね。うん。 <laughs> じゃあ、まあ、昔と比べて今はどうでしょう？その質問されるのも、なんとなくもう慣れてきて、割と嫌じゃかん嫌じゃなくなってきたなとかっていうのはありますか？
そうですね、ま、私が何回も何回も聞かれるので、ま、それにこう嫌でも慣れてくるっていうのはあるんですけども。
<chuckles>
ただ、そうですね、私の方があまり関わらないでくれって言ってはいたので、質問の回数で言えば減ってはきたかなと思いますね。
うん。 ああ、そっか、そっか、じゃあそこも親御さんはまあ、あの、嫌われたくもないでしょうし。<laughs> あんましつこく聞いたら嫌なのねって思ったのかもしれないですね。
はい。 そうですね。それに加えて、私の弟が先に結婚をしたので。
<laughs> ああ。
はい、最近の話なんですけども、なので、ま、それもあって、なんでしょうね、その弟夫婦の、ま、幸せの方にこう、目がいってる感じもあって、まあ、私にはこう聞いてこないっていうのもあるので、まあ、弟のおかげっていうのもあるかもしれないですね。
じゃあ。 うん。 <laughs> はい。 あ。<laughs> はい。 はい。 うん。<laughs> そうですね。まあ、あの安心要素が一つできたことは親御さんにとってはなんかね、ほっとする部分ではなあったのかなとは思うんですけど。
そうですね、すごい大きい、はい、ポイントだったと思います。はい。
うん。 はい。ええ、じゃあ、あの、まあ、ええと、今は良好な関係ということで。あの、まあ、もともとが、そこまで、その、仲が悪かったわけではないからこそ、その、まあ、なんて言うんでしょう。自分がこう、嫌な形じゃなく、こう、距離を取られたと思うんですけど。
はい。 はい。
あの、まあ、例えばその、親と仲が悪かったりとか もうほんとに、それで、距離を取りたいって思う人に対して、こう、どうやって距離を取ったらいいか。そういう関係性に対する、こう、アドバイスとかって、ありますか？
そうですね。それこそ、私が海外に居た頃は、もうほんとに親と連絡取らないようにするためにはどうしようって、1回考えたことがあって。もう、そういう時にはもう、何ですかね。海外に行くっていうことも言わずに、いきなり海外に行って
はい。 うん。 ああ。
こう、なんですかね。電話番号も変える、じゃないですけど
はい。 ああ。
あの、繋がらないようにしてっていうところまでやっちゃっていいと思います、私は。
わ、じゃあ、もう、あの、強制的に連絡を取る手段を断つことも一つっていうことですかね。
そうですね、ただ連絡が取れ取れなさすぎて、こう
はい。
あまりにも心配かけて、なんですかね、その捜索願とか出されたりすると厄介なので
あ、まあ、そうですよね。 あっ、確かに、はい。<laughs>
私の場合は、まあ、弟がいるので、まあ、弟にだけ連絡先を教えて、今こういうことやってるから、まあ、あとはお父さんお母さんには言っといてみたいな感じで、こう、仲介役を作るのがいいかもしれないですね。
うん。 はい。 ああ。 はい。 ああ、それは、まあ、いいアイデアですね。あの、まあ、生存はちゃんと確認しているから、大事には、こう、まあ、んしたくてもできないわけですよねそれは。
そうですね。はい。
うーん、なるほど。じゃあ、あの、逆に、その、距離を取られてた間に、その、ま、連絡を絶つことで困ったこととか、なんか、こう、あったりしますか？
連絡を絶つ間に困ったことですか？
うん、なんか連絡を取らないことで、ま、例えば、こう、家族間のニュースを聞きそびれたとか、なんかこう
ああ、ま。 いや、そういったことはなかったですね。緊急の時は、はい、連絡するようにとはお伝えしていたので。
ああ。 うん。 ああ、そっかそっか。え、じゃあ、ちゃんと、なんか、すごいいい対策の取り方ですね。<laughs>
そうですね。 はい。 まあ、そうですね、私自身は私のことを結構冷たいなとも思ったりはしたんですけども。
<laughs> そうですね。なんか、ま、うーん、客観的に、ま、そうですね、冷たくも見える部分ではあるかもしれないんですけど、でもやっぱり、まあ、わ男女の違いとかもあるかもしれないですし、あとは、その、こう、やっぱ親御さんの口うるさ加減ももちろん関わってくることなので。
はい。 はい。
まあ、そこは、まあ、親子の相性ですよね。
そうですね、はい。まあ、親だからといってこう、なんですかね、いろいろ言ってくるのはありがたいんですけども、子は子で1人の人間なので、やっぱそこに対する向き合い方、距離の取り方は、子から親もそうですけど、その辺は本当に難しいなっていうのは海外にいながらも思いましたね。
うーん。 はい。 はい。 うーん。 はい。 うん。 ああ、そうですよね。なんか、あの、逆に距離を取って恋しくなったとかはなかったんですか？
私それが全くなかったんですよね。
あ、そうなんですね。それはまたなんかちょっと親御さん的には寂しい。<laughs>
私が小さい頃から
はい。
まあ、親の仕事の関係で転勤族だったり、まあ、あとは、そうですね、1人でこう旅をするっていうのも、こう、全然躊躇なくできた性格ではあったので、目の前のことが充実してると
ああ。 うん。 ああ、はい。
マイナスなことは、もういい意味で忘れられるので
ああ。
そういった時はこう、誰とも連絡を取らなさすぎて、もう逆に連絡をよこしなさいって言われたこともあったりするぐらい、全然連絡をしないので、寂しくはならないですね。
うん。はい。 ああ。 はい。 ああ、なるほど。じゃあ、まあ、なんていうんでしょう、こうありな親との距離の取り方だなっていう風に感じました。<laughs> 誰も傷つかないというか、ちゃんと生存確認できているし、自分も満足だしっていう、なんかすごい、いいなと思いました。
あ、本当ですか。はい。 はい。 あ、本当ですか。私自身は冷たいなと思ったんですけど、なんかそう思っていただけたなら嬉しいです。ありがとうございます。
<laughs> <laughs> はい、なんか楽しい話でした。ありがとうございました。